Eu falo assim tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan, entendeu? Eu faço isso.
O ritmo, no ritmo. Uhum.
É, eu eu eu traduzo eu canto com a minha boca, eu falo assim "Olha, então, eu acho que seria algo meio assim", e aí ele vai lá e traduz no computador.
E ele faz com instrumento? Ah, no computador não instrumento. Ah, ah, ele tira o som do do programa do computador.
Computador. É, ele tem um programa. É, ele tem um programa que é muito, assim, completo.
Hum. Nossa e consegue traduzir o que você cantou?
E aí ele consegue traduzir o que eu cantei. Ele coloca as notas ali é, é bem impressionante, né, um talento.
Nossa que máximo. Tem que entender bas tem que entender bastante para chegar nesse ponto. <chuckles>
Tem, tem. É ele o meu namora o meu marido é músico, né, ele sempre, sempre gostou de música. Então, pra pra ele é fácil, agora se for pedir pra mim eu não consigo.
Uhum. Uhum. <chuckles> Fica fica só a diversão, você fica dando as ideia a as ideias criativas.
<laughs> Fica diver fica ele deixa a parte divertida comigo, né.
Isso, assim é ótimo.
Ele deixa a parte divertida comigo, porque eu vou ser o público, né, eu que vou escutar, hã, eu que tenho que que dizer se tá legal ou não.
Vo então voc <chuckles> Ai ótimo, você inventa e fala agora faz a música pra mim.
<chuckles> Ele ele faz as músicas dele, mas aí quando ele tá travado ele pede minha ajuda, porque ele sabe que eu gosto.
Então é par então é dupla a música, aí é dos 2, é uma dupla.
É uma dupla a gen gente se ajuda. É.
Muito bom, muito bom. Ai, foi ótima a conversa. Obrigada por me contar.
Uhum.